Oo, dagdag ko lang 'no, do'n sa mga aksidente na nangyayari ngayon lalong lalo na sa kalsada 'di ba? Yung nga, eh, yung na yung sa bus 'di ba, yung papuntang ano, papuntang Baguio 'di ba oo ta's kanina nabasa ko rin sa news 'no, sa airport naman.
Mm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. 'Yan. Oo. Mm. Ayan, 'yun na nga.
Oo, talagang ano talagang, kahit anong ingat mo 'di ba, sa kung hindi naman maingat yung ibang mga kasama mo o mga nasa paligid mo 'di ba, ano ka rin talagang vulnerable ka rin talaga sa ano, sa mga aksidente gano'n. Pero para sa'kin yung tip siguro na maibibigay ko lalo na kung maglalakbay ka sabihin natin sa ibang bansa o kaya sa lugar na hindi ka komportable o hindi mo gamay. Siguro kailangan mo maging ano alisto, sa lahat ng bagay 'di ba parang, hindi porket yung hindi porket yung reputasyon nung isang lugar ay safe talaga, eh, talagang parang magiging 'pag pak ah, magiging kampante ka na 'di ba? Kasi siyempre, kahit pa safe yan hindi mo rin naman masasabi 'di ba na malay natin may makasalubong ka may makasalumuha kang mandurukot o kaya, ah, may makasalumuha kang may balak gawin na hindi naman kagandahan 'di ba? Kaya kailangan maging alisto, ka lagi 'saka dapat kailangan laging ano, eh, ah, mayro'n kang mga emergency contact 'di ba? Oo, sa bag mo, oo, dapat nando'n lagi yung passport mo, 'di ba 'pag pupunta ka sa iba't ibang lugar. Kasi siyempre sa ibang bansa, wala namang nakakakilala sa'yo diyan, eh, 'di ba? Oo, hindi nila alam kung saan nila irereport kung may nangyari sa'yo, 'di ba? Maigi namang mm, oo maigi na na alam nila na ikaw ay Pilipino, so alam nila kung saan nila i-re-report 'di ba? M
Hmm. Hmm. Tama. Oo nga, eh. Mm. Mm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Oo. Tama. Tama. 'Yon. Hmm. Hmm, Oo. Ayan, maganda yan. Mm, tama yan. Tama, tama. Mm. Oo. Tama. Mhm. Tama. Tama, mm. Alisto. Hmm. Ayan, tama yan. Ayan. Ayan. Mm. Tama, tama, mm. Tama. 'Wag naman sana 'no? <laughs> Oh? Mm. Hmm. Ayan, tama 'yan, tama. Paano 'pagka nakuha yung passport? Nakuha din? Nadukot din yung passport. <laughs> Oo, 'yun lang 'no? Oo.
Oo. 'Yun lang. <laughs> 'Yun lang yung problema do'n 'pag nakuha yung passport mo pati yung mga ano mga pinag mga kailanga mga importanteng dokumento 'no, mm, pi kaya ano din 'no
Ayun na nga, eh, 'no? Talaga mahirap, mahirap mag travel, hmm.
Hmm, ano po?